Mình thấy á, dạo gần đây á, ờm, đa số những người trẻ họ cảm thấy là bị lạc lõng hay là cô đơn giữa đám đông á, thì không biết là bạn có bị cảm giác này bao giờ chưa?
Ừm, thật ra là không phải bị bao giờ chưa mà là mình thường xuyên khá là thường xuyên cảm thấy thế đấy. Mình ừm.
À, thường x xuyên bị, ừm.
Mình thì đánh giá bản thân là một người hơi hướng nội một chút, nhất là trong đám đông mà đám đông xa lạ á. Thường thì, à
Ừm. Ừm, ừm, hiểu.
Nhiều nhiều khi mình cảm thấy là mình không thích cái tính này của bản thân đâu.
Ừm. Như vậy thì nếu mà bạn không thích ở bản thân như vậy thì làm sao để mà mình có thể cải thiện cái chuyện này?
Ừm. Đầu tiên nhá, mình nhận ra là mình phải chấp nhận cảm xúc của bản thân á. Thật ra là thay vì trốn tránh hay là cảm thấy là như thế là có một cái vấn đề gì đấy khi mà mình có một rào cản để giao tiếp với mọi xung quanh ấy, thì mình phải chấp nhận là, ừ, thật ra là con người mà, mình sẽ cảm thấy lúc này lúc khác, lúc vui lúc buồn, lúc thì muốn nói chuyện hướng ngoại một chút, mà lúc thì cũng muốn hướng nội tại vì sẽ có những cái vấn đề, hay có những cái tâm sự gì đấy. Rồi, à, nếu mà mình vẫn cảm thấy là mình khó hòa nhập với cái đám đông đấy quá, thì mình sẽ tìm một cái góc riêng cho bản thân trước, có thể là làm một việc gì đấy, a, uống nước, đi vệ sinh hoặc là hít thở không khí, ngắm trời, ngắm mây, nói chung là, mình làm cho tâm trạng của mình thoải mái trước. Thì sau đấy thì mình có thể quay trở lại mình, ờ, tìm cách hòa nhập hoặc là bắt đầu một vài hành động nhỏ gì đó để thay đổi bầu không khí đi.
Ừm, hay á nha, mình thấy hay, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Cũng hay, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm hửm. Ừm. Hay. Ừm, ừm, mình thấy cái này cũng khá là hợp lý và cũng khá là hay nha, để giống như là mình cũng, ơ, giải tỏa được bản thân của mình một xíu. Vậy thì, ờ, hông biết là bạn, ờ, đã có cái cảm giác cô đơn giữa đám đông á, với lại cái cảm giác cô
Ừm.
đơn mà khi mà mình chỉ có một mình thôi, ờ, thì nó có bạn thấy là nó có sự khác nhau gì hông?
Ừm. Ờ, thật ra là ví dụ như đối với mình đi, thì mình, à, cảm thấy cái việc mà một mình mà cô đơn ấy thì là một cái chuyện khá là khá là, kiểu, dễ chấp nhận ấy, tại vì thật sự là một mình thì cô đơn thật mà. <chuckles> Nhưng mà ví dụ như mà nếu mà ở một đám đông xa lạ, mà mình cảm thấy cô đơn thì mình cũng cảm thấy bình thường hơn, tại vì thật ra những người đấy mình không quen. Nhưng mà nếu ví dụ như là mình đi với cả những cái người bạn thân của mình, mà mình đột nhiên lại cảm thấy là cô đơn giữa cái đám đông đấy thì lúc đấy mình thật sự là thấy có sao, chứ không phải không sao đâu nha. Tại vì, ừm, giống như là mình có người thân xung quanh hay là có bạn bè xung quanh mà thì mình phải cảm thấy là được yêu thương, được quan tâm chứ. Nếu còn nếu mà cảm giác mà sống giữa những người mà mình thân quen mà vẫn cô đơn ấy, thì mình cảm thấy đấy là một cảm giác khó chấp nhận hơn.
Ừm. À, à, vậy chấp nhận. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, vậy bạn cảm thấy là, ờ, khó chịu, đúng hông? Ừm, vậy thì, ờ, ví dụ như trong cái, ơ, cái cái những người mình thân quen như vậy á, mà mình cảm thấy, ờ lạc lõng như vậy, thì cái phản ứng của bạn như thế nào?
Ừm.

Có chứ, đấy là lý do vì sao mà đã có một khoảng thời gian là mình cách ly hoàn toàn với mạng xã hội luôn á.
Ừm, cách ly hoàn toàn luôn. Ừm.
Ừm. Tại vì thật ra mình cảm nhận thật là những cái kết nối ở mạng xã hội ấy, nó không phải là kết nối thực. Và những cái sự yêu thích hay là quan tâm từ một cái cộng đồng mạng nào đó hoặc là từ một cái xã hội ảo online nào đó đi, nó không có thật. Nhiều khi nó làm cho mình quấn vào cái việc là mình phải nghĩ là, ừ, bức hình đấy có đẹp không, hay là những cái nội dung mình chia sẻ nó có thú vị không. Ờ, đôi khi á mình thấy là cái cuộc sống ở trên mạng xã hội, cuộc sống ảo quá nhiều ấy, nó làm mình đánh mất đi những cái thời gian thực và những cái kết nối chân thật với cả những cái người thân xung quanh của mình á.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính x Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, mình thấy cái này, ờ, đúng nha. Ờ, vậy thì không biết là, ờm, bên cạnh cái cái cái việc mà mình thấy mình vẫn thấy cô đơn ở trong cái cái thế giới, ơ, kỹ thuật số hiện tại á thì làm cách nào để mà bạn có thể học cách sống hạnh phúc một mình, ờ, ở giữa cái thời đại này?
Ừm. Ừm. Thật ra là mình vẫn lại quay lại cảm giác từ đầu thôi. Đấy là mình phải nhận diện và chấp nhận cái cảm xúc thực của bản thân trước. Thật ra thì mình thì thấy là hoàn toàn bình thường với cái việc là mọi người có thể nhìn nhận rằng là giữa việc là có hàng trăm bạn bè ảo hay là người theo dõi, nhưng mà cái sự kết nối đấy thì nó không phải là một cái kết nối chân thật, mà thật ra là có nhiều khi là bạn bè ảo nhưng mà mình thật ra đâu biết người ta là ai trong cuộc sống thực đâu. Có thể là chưa từng gặp mặt nhau nữa. Với cả tiếp theo nữa thì mình vẫn thấy đây là một cái biện pháp khá là healthy, ví dụ như là mình có thể giảm bớt cái thời gian lướt thụ động ở trên điện thoại á. Thật ra là mình thấy là càng lướt mà càng trống rỗng chắc là cái cảm giác chung của số đông mọi người hiện nay khi mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều luôn ấy.
Ừm. Ừm, hiểu, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, đồng ý, đúng rồi. Mình cũng đồng ý với cái điều này. Ờ, vậy thì, ờ, đối với bạn thì cái việc mà mình, ờ bạn cảm thấy cô đơn giữa đám đông á, thì, à, nó có dễ chia sẻ với người khác hông?